Olha, eh, atividade física não, porque eu nem vejo como lazer, sabe, a grande verdade, assim. Eh, tem muita dificuldade de fazer, então, já não tem uma relação muito boa com isso, então é mais doloroso do que prazeroso, sabe. Então, isso eu já descarto. É tortura, completamente, e é uma frustração por por eu não conseguir realizar, mas enfim. Eh, mas eu gosto de filmes, assistir filmes, séries, eh, gosto de de cantar, porque meu marido, eh, ele toca um pouquinho, meu filho também toca violão, eh é, e eu canto também então, às vezes mas é raro, sabe. Acho até que a gente poderia fazer, realmente, isso mais vezes, você falando agora eu me caiu essa ficha aqui, né, já que ele eles tocam, eu canto, né, ter mais momentos assim
Uhum. Legal. Entendi, <chuckles> entendi, entendi. É tipo "tortura" pra você. <chuckles> Entendi. Uhum. Hum, que legal! Olha. Uhum. Nossa, ia ser muito legal. E vocês não fazem isso com frequência?
Não, eh eh, pior que não fazemos, não fazemos.
Nossa. Então está bom, já temos aí um hors concours, né, já temos o vencedor. <chuckles>
Já temos um vencedor aqui, realmente.
Pelo menos 1 vez por semana, tentar achar um horário que vocês 3 possam fazer isso juntos, nossa, que maravilhoso.
Verdade, fortalecer os laços também, criar memórias positivas, né. Eu acho que, realmente, não tinha pensado sobre isso, é porque pronto, acaba que o meu filho, ele fica ensaiando, es eh, treinando as músicas, com o objetivo da apresentação. né.
Não é. Nossa, muito legal. Uhum. Sim.
Eu acabo cantando, também, com essa mesma finalisdade finalidade, entende. Mas, não parei pra pensar que a gente pode tornar isso, eh, um momento, né. Um momento ali de família, um momento de relaxamento, né, não tinha, eh, parado pra pensar sobre isso, sabe. Aí agora, realmente, eh, achei bem interessante isso, né.
Uhum. Exato. Uhum. Ai, que legal isso, olha, é um vai ser um momento maravilhoso de vocês 3 ali estarem, eh, criando mesmo, né, essas memórias e compartilhando de coisas que vocês gostam, né. Isso é muito legal, então, já achamos 1 vez na semana algo que vocês possam fazer. Vamos ver agora um uma segunda opção, né? Porque às vezes ou nem todos vão estar disponíveis, ou não vão estar com vontade, né, vai saber, né. Eh, e aí vamos ver uma segunda opção, você me falou que gosta de assistir filmes, né.
Uhum. Aham. Uhum. Eh, exato. Aham.